พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ว่าเกมในสนามเด็กเล่นน่ะค่ะ ที่ชอบเล่นเนาะ คือเกมอะไรบ้างอะคะ?
โอ้โฮ เยอะอยู่นะ สนามเด็กเล่นน่ะ มัน ด้วยความที่เราโตมาในยุคที่มัน ไม่มีมือถืออะ
อืม อ๋อ ใช่ แล้วเป็นยังไงอะคะ เกมในสนามเด็กเล่น ปกติอะสนามเด็กเล่นจะอยู่ที่ไหนอะคะ? ในหมู่บ้านไหม หรือว่าเราไปเล่นสนามเด็กเล่นที่ไหน?
ใน ของเรามันอยู่ใน เขาเรียกว่าไร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนน่ะ กศน.
อ๋อ ก็คือเป็น อา ๆ เป็น เป็นโรงเรียนแถวบ้าน แล้วเราได้เรียนที่นั่นไหม หรือว่าเราเรียนที่อื่น?
ใช่ ไม่ ๆ มัน มันเป็น เขาเรียกอะไร มันเป็นศูนย์การศึกษาของผู้ใหญ่อะ ศูนย์การศึกษา กศน. ศูนย์การศึกษานอกเวลา ไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าเขาก็จะมี
อา เฮ้ย ทำไมเราถึงไป ไปอยู่ที่นั่นนะ?
ก็บ้านเขาอยู่ตรงข้าม พอดี อยู่ตรงข้ามกับไอ้สิ่งนี้พอดี ใช่ แล้วก็เลย เหมือนกับว่า ซึ่งศูนย์ศึกษาพวกนี้เขาเป็นสถานราชการเนาะ เขาก็จะส่งเสริมเรื่องแบบกีฬา ไรเงี้ย เขาก็จะมีสนามเด็กเล่น สนามบาส สนามบอล อะไรอย่างเงี้ยไว้ให้ด้วย
อืม จริงเหรอ? อ๋อ อืม ๆ แล้วอย่างงี้เราไปเล่นที่นั่นน่ะ มีเพื่อนบ้างไหม?
แล้วก็ เขา มี ก็เด็กแถวบ้านนี่แหละ ก็เข้าไปเล่นที่ นั่นกันหมด <chuckles>
อ๋อ จริงเหรอ? แสดงว่าเยอะมากเลยอะสิ
ก็เยอะ ก็แบบว่าเด็กทุกคนก็เข้าไปเล่นตรงนั้น เพราะว่ามันใกล้บ้าน แล้วก็มันก็มีคนดูในระดับหนึ่งเนาะ หมายความว่า เขาก็มีพี่ยาม พี่อะไรให้ อะไรเงี้ย พ่อแม่ก็
อุ๊ย มียามคอยดูด้วย ดีจัง
ใช่ เด็กวัยรุ่น อะไรเงี้ย เขาก็เข้าไปเล่นบาสกันนะคะ เล่นบอล อะไรเงี้ย เด็กเล็กก็เข้าไปเล่นตรงโซนสนามเด็กเล่น อะไรเงี้ย คือ อ
โอ้โฮ แสดงว่าค่อนข้างใหญ่มากเลยนะ โซนตรงนั้นน่ะ
ใช่ คือสุเนี้ยมัน มันใหญ่มาก แล้ว ม ในกรุงเทพเราเคยเห็นก็ใหญ่นะ แต่ว่าในต่างจังหวัดเนี้ย คือมันใหญ่มาก อาจจะเป็นเหมือนแบบ ด้วยความที่คนก็มาเรียนเยอะอะเนาะ ต่างจังหวัด อะไรอย่างเงี้ย
อืม อืม อะ แล้วอย่างเงี้ยเราไปเล่นที่โน่นเนาะ เรา ปกติเราชอบเล่นกับเพื่อนไหม? หรือว่าเราชอบเล่นคนเดียว?
เออ เล่นกับเพื่อน <chuckles> ชอบเล่นค่ะ ชอบเล่น ที่บ้านเราเรียกเตยกักอะ
อ๋อ ก็คือไปหาเพื่อนที่นู่น เตยกัก คือไรอะ?
คือเหมือนกับว่า ให้คนไปยืนตามเส้นต่าง ๆ ใช่ไหม แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมที่ต้องกัก กับทีมที่ต้องวิ่งผ่านเส้นไปให้ได้
อ๋อ อ้าว แล้วอย่างงี้พื้นที่มันพอด้วยเหรอ? เห็นบอกว่ามีสนามบาสด้วย สนามบอลด้วย
อย่างเงี้ยวนเล่นบนถนน เกมเนี้ย <chuckles>
อ๋อ เล่น เล่นบนถนน เล่นได้เหรอ? แล้วมันมีรถไหมอะ? มีรถผ่านไปผ่านมาไหม? อ๋อ
ใช่ ก็ไม่มีรถไงคะ ข้างในก็ไม่มีรถ อะไรอย่างเงี้ย อืม เหมือนเวลาเลิกเรียนโซนนั้นเขาไม่ได้ให้รถเข้าไปอยู่แล้ว เขามีที่จอดรถแยกไปอีกทางหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เป็นถนนที่รถจะขับผ่าน
อืม
อืม ก็จริง ๆ มันก็เป็นถนนที่รถขับผ่านได้แหละ แต่ว่าเวลาปกติเขาไม่ได้ขับผ่านตรงนั้นกัน แล้วเขาก็จะตั้งอะไร ตั้ง กั้นรถเอาไว้อันเนี้ย ก็คือไปสนามเด็กเล่นก็ไปเล่นอันนี้ แต่สนามเด็กเล่นก็อยู่ข้าง ๆ นะ ไปเล่นกันบนถนน
อ๋อ เออ จริง แล้วคือแบบว่า แต่คือ เออ เขาเรียกว่าอะไรอะ อันเนี้ยมันเล่นในสนามเด็กเล่นไม่ได้ใช่ไหม? มันต้องเล่นกันบนถนน ก็ต้องใช้พื้นที่นิดหนึ่ง อะไรประมาณนี้ใช่
ใช่ ใช่ จริง ๆ เราต้องใช้พื้นที่ในการวิ่งแบบวิ่งผ่าน อะไรเงี้ย ส่วนใหญ่ฝั่งหนึ่งก็จะมีแบบฝั่งละ ฝั่งละ 4 อะเนาะ เพราะเด็กมันก็มีประมาณแหละ ไม่ 7 ก็ 8 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อ๋อ แบบนี้นี่เอง อา แล้วอย่างเงี้ย เราชวนเพื่อนเล่นกันประมาณกี่คนอะคะ?
ฝั่งละ สี่ ก็เนี่ย ก็ทั้งแก๊งอะ <chuckles> คือมีเท่าไร ก็เล่นให้หมด อะไรเงี้ย แต่อย่างน้อยมันต้องมีแบบว่า 4 คนขึ้นไป มันถึงจะแบบสนุก หมายความว่ามันต้องมีด่านกักอะ 4 ด่านขึ้นไปมันถึงจะสนุก อะไรอย่างงี้ ก็จะมีเตยกักที่แบบสมมุติแบ่งเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งละ 4 อย่างเงี้ย ก็ ก กักเป็น 4 ด่านใช่ไหม แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องวิ่งผ่านไปให้ได้ ต้องช่วยกันหลอกล่อคนที่กักว่าแบบ ฉันจะออก ฉันจะออก ไรเงี้ย เหมือนแบบก็เนี่ยแหละ ก็เล่นกันได้ทั้งวี่ทั้งวัน แต่อย่างหนึ่ง คือ เตยสี <chuckles>
เออ อืม อืม เตยสี คืออะไรอะ เตยสี?
เตยสี ก็คือเหมือนเตยกัก แต่ว่าคนกักอะมีแค่คนเดียวนะ แล้วที่เหลือเป็นผู้เล่นหมดเลย แล้วคนกักอะจะต้องพูดเหมือนกับว่า ถ้าคุณมีสีนี้คุณผ่านไปได้
อืม อุ๊ย จริงเหรอ?
ใช่ ซึ่งวิธีการผ่านน่ะมันก็มี 2 แบบ ก็คือถ้า ถ้าคุณมีสีที่ ที่คน คนกักกำหนดอะ คุณก็ผ่านไปได้ กับอีกอย่างหนึ่ง ก็คือคุณจะต้องพยายามในขณะที่แบบกำลังเจรจากันน่ะ คนกักก็ต้องคนกันไม่ให้คนลักลอบอะ แอบกระโดดข้ามผ่านไปด้วย
อืม อุ๊ย! ทำไมมันดูเล่นยากจังเลยอ่ะ ต้องมีการแบบเจรจาต่อรองอะไรกันอีกอะ
<chuckles> ก็ไม่ได้เชิงเจรจาหรอก ก็เหมือนกับว่า สีเนี้ยสีชมพูหรือเปล่า? เธอเห็นเป็นสีชมพูหรือเปล่า? อะไร
อ๋อ! จริงเหรอ? แล้วถ้าสมมติแบบว่า เขาบอกว่า เขา ห เขาไม่ได้เห็นเป็นสีชมพูอะ
ก็สีชมพู่นะคะ เพราะเห็นเป็นสีม่วง อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ <chuckles> เพราะว่ามัน มันก็จะมีโทนสีที่แบบตาคนเราบางทีก็มองแบบไม่เหมือนกันเนาะ แบบบางคนก็มองว่า แบบ นี่มันคือเขียว นี่มันคือฟ้า ไรเงี้ย เออ ประมาณนั้น ก็ ก็เนี่ยแหละ แล้ว ส่วนใหญ่คนที่ไม่มีของอะไรพวกนี้ ก็จะแบบ ก็จะเล่น เริ่มเล่นเหมือนเตยกัก ก็คือแบบจะพยายามหลอกล่อช่วยกัน ไรเงี้ย เพื่อไม่ให้เพื่อนวิ่งผ่านไปได้ อะไรอย่างงี้ เนี่ยก็มี 2 กรณีนะ กับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเล่นกัน มากม๊ากเลยที่สนามเด็กเล่นนะ แบบว่าเล่นกันไม่หยุดเลย คือ เล่นซ่อนหา
อา อะ จริงเหรอ? อืม ๆ เหมือนเขียวอะ เออ ๆ ใช่ ๆ อืม อา ค่ะ อ๋อ อ้าว แล้วทำไมถึงเล่นไม่หยุดอะ คือชอบหรอ หรือว่าหาไม่เจอ?
อืม หาไม่เจอ <laughs>
อ๋อ แบบนี้นี่เอง
มันจะ คือสนามเด็กเล่นน่ะ มันจะมี เขาเรียกอะไร มันก็ไม่ได้เล่นกันไปไกลหรอก หมายความว่า ไม่ได้ซ่อนกันไกล แต่ว่าที่สนามเด็กเล่นมันจะมีพุ่มไม้ มีอะไรที่อยู่รอบ ๆ เนาะ แล้วก็ตัวสนามเด็กเล่นเองมันก็จะมีเครื่องเล่น ที่แบบเราเข้าไปอยู่ข้างในได้ อะไรเงี้ยค่ะ ก็เล่นกันแบบบางทีจะชอบเล่นซ่อนหากันตอนในวันที่เด็กมันไม่เยอะอะ
อืม อ้าว! เหรอ อืม อ้าว ทำไมอะ?
เหมือนมีกันแค่แบบ 3-4 คน ไรเงี้ย เพราะว่าถ้าแบบเด็ก 7-8 คนเนี่ยมันเหนื่อย คนหามัน เหนื่อย
อ้อ เหรอ แต่มันก็อาจจะแบบว่าเพลินกว่านะ อาจจะแบบว่า
มันกินเวลานานเกิน
อ้าว เหรอ แล้วอย่างงี้เล่นซ่อนหา เล่น เล่นเหมือนที่อื่นไหม? เวลาแบบ เขาเรียกว่าไรอะ สมมุติเราแบบ เขาเรียกว่าไรอะ เหมือนแบบ หา หา หาอยู่ แต่ถ้าเผื่อสมมุติมีคนมาแบบแปะเราได้อย่างเงี้ย เราก็เป็นต่อ อะไรเงี้ย ไม่เหรอ? อืม
แต่คือ ไม่ ๆ ๆ อ๋อ หมายถึงว่าคนที่โดนเจอตัวอย่างงี้เหรอคะ? หรือว่า?
ไม่ หมายถึงสมมุติเราเป็นคนหาใช่ไหม ก็จะแบบมีคนซ่อน 1 2 3 4 เราหาคนที่ 1 เจอปุ๊บอะ อะ คนเนี้ยแบบว่าเป็นแล้ว แต่ถ้าสมมุติแบบว่าคนที่ 4 อะ ที่เราแบบหาไม่เจออย่างเงี้ย แล้วเขามาแบบว่ามาแปะเราได้ อย่างเงี้ย เราก็เป็นต่อ เงี้ย
อืม อ๋อ ไม่ ไม่มี ไม่มี ถ้าในความทรงจำไม่มี แต่อาจจะมีก็ได้ ไรงี้ อืม แต่ในความทรงจำไม่มีนะ <chuckles>
อืม อ้าว เหรอ <chuckles>
ก็คือหากันไปเรื่อย ๆ หากันไป ไปเรื่อย ๆ ที่เราเล่นกันอะนะ เออ แล้วก็ ก็มีเล่นอันนี้ แต่ถ้าวันไหนที่คนน้อยกันจริง ๆ นะ แบบว่ามี 2-3 คนเลย ชอบเล่นขายของหม้อข้าวหม้อแกง อะไรเงี้ย
อืม อ้อเหรอ เล่นขายของหม้อข้าวหม้อแกงด้วยเหรอ?
อืม ใช่ จริง ๆ เราจะเล่นขายของหม้อข้าวหม้อแกงตอนคนเยอะ ๆ อะก็ได้ แต่ว่าตอนคนเยอะ ๆ มันอยากเล่นเตยมากกว่าไง <chuckles>
อืม อ๋อ เพราะว่าถ้าเผื่อเล่นหม้อข้าวหม้อแกงน่าจะแย่งกันตายเลย แบบว่าใครจะเป็นคนซื้อ ใครจะเป็นคนขาย เปิด ร 3-4 ร้านไปเลย
ใช่ ใช่ แต่ว่าถ้าเล่นเตยนี่คือแบบ โอ้โฮ! ยิ่งคนเยอะ มันยิ่งแบบ มันยิ่งมัน ยิ่งสนุก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยจะชอบเหมือน สิ่งแรกที่เลือกจะเล่นกันน่ะ ก็คือดูคนก่อน ถ้าคนเกิน 4 คนเนี่ย ก็คุยกันแล้วว่า เล่นเตยไหม เล่นอะไรไหม อะไรอย่างเงี้ย แต่สนามเด็กเล่น สมัยก่อนน่ะ เขาไม่ได้มีเครื่องเล่นอลังการเหมือนสมัยนี้นะ
อืม อ๋อ เหรอ? อืม
เออ เครื่องเล่นมันก็จะมี
มันเป็นเครื่องเล่นแบบไหนอะ?
ให้ปีนขึ้นปีนลง แต่ว่ามันจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนแบบสมัยนี้ ที่มันเหมือนใน HarborLand อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ที่แบบว่า
อ๋อ ใน HarborLand แต่ใน HarborLand มันเป็นแบบสนามเด็กเล่นในร่มไง อันนั้นคือต้อง ต้องจ่ายเงินไง แต่อันนี้คือ เล่นฟรีไง
ใช่ ใช่ ก็เลยแบบ อ๋อ มัน มันก็มีบ้าง อะไรเงี้ย แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนเครื่องคล้าย ๆ เครื่องออกกำลังกายเสียมากกว่า แบบว่าม้าที่มันม้านั่งกะ ม้านั่งกระดก ม้ากระดก ม้านั่ง
อ๋อ ม้ากระดก อา แล้วอย่างเงี้ย ปกติเรา เราเล่นกับเพื่อนมา ถ้าเปิดแบบว่าเป็นอุปกรณ์ข้างใน อย่างนี้ สมมุติแบบว่าวันที่แบบคนเยอะ ๆ อะ แบบมี มีโมเมนต์นี้บ้างไหมที่แบบว่า เฮ้ย ไม่ ไม่อยากเล่นแบบ อ้าวเหรอ ทำไมอะ?
อะไรแบบนั้นเสียมากกว่า ชิงช้า ไม่ ๆ ไม่ค่อยเล่น ใช่ รู้สึกว่ามันเจ็บอะ <laughs> คือเครื่องเล่น
ไม่ ๆ หมายถึงแบบว่าเล่นเครื่องเล่นน่ะ คือแบบมีโมเมนต์แบบว่าที่แบบ
นั่นแหละ
ไม่อยากเล่นเตย ไม่อยากเล่นเตยกักแล้ว อยากเล่นแบบเครื่องเล่นกับเพื่อน มีเปล่า? ไม่มี เจ็บ อืม
ไม่ค่อยมี ใช่ อย่างม้ากระดกเนี่ยมันเจ็บอะ <chuckles> ขนาดมีทรายรองแล้วนะ ตอนที่เรากระดกกลับขึ้นลง ขึ้นลง ตอนที่ลงเนี่ย เจ็บ แล้วก็เครื่องเล่นที่เป็น เขาเรียกอะไร เครื่องเล่นที่เป็น เอ่อ ชิงช้าเนี่ย ตอนไกวแรง ๆ เนี่ย มันก็โครง ๆ นิดหนึ่งเนาะ <chuckles>
อ้าวเหรอ? อืม
ก็เลยแบบ แต่คนอื่นก็เล่นนะ แต่เราไม่ค่อยชอบเล่น เราก็จะไปเล่นแบบ เล่นทรายบ้าง เล่นอะไรบ้าง
อ้อเหรอ อ๋อ มีทรายให้เล่นด้วย คือแบบ เป็น เป็นแบบ เป็นแบบ เค้าเรียกว่าไร ที่เล่นที่แบบครบเครื่องมากเลยนะ เอาจริง ๆ แล้วอะ
อือ ชอบ ใช่ ก็ ก็ใหญ่อยู่อะค่ะ ก็ใหญ่อยู่ ถึงเล่นซ่อนหากันแบบว่าจริงจังอะ <chuckles>
เออ เหรอ เราก็หาไม่เจอด้วยไง เรื่องของเรื่อง <laughs>
ใช่ จริง ๆ ก็อาจจะหาเจอแต่แบบว่าเป็นเด็กอะเนาะ มันก็แบบ มันดูใหญ่ไปหมดตอนนั้นน่ะ ตอนไปเดินตอนเนี้ย ไปเดิน กลับไปเดินอะ มัน ก็รู้สึกมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะ แต่ว่าพอตอนเป็นเด็กอะมันรู้สึกว่ามันใหญ่
อืม
ก็รู้สึกว่ามันก็ เออ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสิ่งที่ชอบเล่นน่ะ ก็คือ จริง ๆ โดยส่วนตัวอะ นอกจากเตยแล้วอะ คือชอบเล่นทำอาหารจากทราย <laughs>
อืม ทำอาหารจากทรายเหรอ? อ๋อ
แบบเล่นขายอาหารก็จะมีชุดเหมือนชุดขนมครกอะค่ะ
เออ ๆ ๆ
ชุดขนมครก ชุดหม้อข้าวหม้อแกงอย่างงี้ใช่ไหม แล้วก็เอาทรายมา เอาน้ำใส่ อา เอาน้ำมาเสิร์ฟจ้า <chuckles>
อืม อ๋อ เหรอ
ก็คือเล่นอะไรแบบ ชอบเล่นอะไรแบบเนี้ย เอาน้ำมาเสิร์ฟจ้า หาทำมาก ทำป้ายหน้าร้านทำอะไรเงี้ย ทำไปเรื่อย ป้ายหน้าร้าน ก็คือทำอะไร ทำจากใบไม้
จริงเหรอ อ๋อ โอ้โฮ! โถ! อ เอาจริง ๆ แล้วนี่คือ เป็น เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะ มันเป็นความคิดที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบครีเอตมากเลยนะ แบบ ค่อน ค่อนข้างแบบเป็น เออ เอาจริง ๆ เป็นจินตนาการที่แบบล้ำเลิศนะ คือแบบ ถ้าสมมุติแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ อยู่แถวนั้นน่ะ คือเดินเข้าไปขอกระดาษ แล้วก็คือทำป้ายหน้าร้านแบบเขียนเป็นจริงเป็นจังได้ แต่คือเอาใบไม้มาทำป้ายหน้าร้านน่ะ
<chuckles> มีอะไรก็ต้องใช้อะ เหมือนแบบ เออ ใช่ เพราะว่าอะไร ขี้เกียจเดินกลับไป <laughs>
อ๋อ ขี้เกียจ เดินกลับไป โถ!
แค่เดินกลับบ้าน อะไรอย่างงี้ เออ ก็จะแบบเขาเอาป้ายมาแล้วก็เจาะรู เจาะรู เจาะรูเป็นป้าย เป็นตัว เป็นตัวกอไก่ เป็นตัวอะไร ไม่ได้เต็มคำหรอก บางทีก็เจาะเป็นรูปดาว รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ "ชื่อร้านอะไร?" "ชื่อร้านดาว" เพื่อ? <chuckles>
อ๋อ เหรอ? <chuckles> เออ ดูง่ายดีเนาะเล่นง่ายดี แล้วอย่างเงี้ยเพื่อน ๆ ชอบแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ปกติแล้วเพื่อน ๆ เขาชอบเล่นอันไหนมากที่สุดอะ?
<chuckles> ก็ชอบเตยนี่แหละ ทุกคนชอบเล่นเตย ถ้า ถ้าหมากกันครบ ๆ ค่ะ ใช่ ทุกคนชอบเล่นเตย
อ้าว! จริงเหรอ? ขายของไม่ชอบเหรอ?
ไม่ชอบ ขายของนี่ก็ชอบ แต่ว่าหมายความว่า ถ้ามันครบอะ อืม มัน ทุกคนก็จะมุ่งไปที่เตยเลย
อืม ก็คือถ้าสมมุติแบบ ก็ต้องเล่นเตย แล้วอย่างเงี้ยใช้เวลาเล่นเตยกี่ชั่วโมงอะ?
อืม ไป โอ้โฮ! เล่นกันนานมากนะ เคยเล่นกันแบบว่า เล่นกันสมมุติว่า มาเจอกัน อย่างเงี้ย 13:00 อย่างเงี้ย โอ้โฮ! เล่น เล่น เล่นแบบ ครั้งหนึ่งก็
อืม โอ้ เล่นกันตั้งแต่เป็น บ ตั้งแต่บ่ายเลยเหรอ?
ใช่ 13:00 อย่างเงี้ย เล่นเสร็จอีกทีอะ โอ้โฮ! ก็แบบว่า 14:00 ใช่ไหม มันก็นานนะสำหรับเด็กอะ แล้วก็เล่นวนอยู่อย่างงั้นแหละ 2-3 เกม อะไรอย่างเงี้ย
อืม
ก็เล่นวนไป
เหรอ? เล่นแบบหลายเกมเลยเหรอ? อืม
ใช่ แล้วก็บางทีเดี๋ยวมันก็จะเล่นสลับเตย เตยสี เตยกัก เล่นสลับ ๆ กันไป อะไรงี้ แบบคนนี้เป็น ตานี้คนนี้เป็น อะไรอย่างเงี้ย แต่จริง ๆ ซ่อนหานเนี่ยไม่ค่อย เล่นกันนะ
อืม อ้าว ทำไมอะ?
ด้วยความที่ว่าส่วนใหญ่ ชอบ แต่ว่าด้วยความที่ว่าส่วนใหญ่อะ คนอะไม่ได้มาเยอะมากก็มาน้อยมาก ไม่ค่อยมากลาง ๆ
เห็นบอกว่าชอบ อ๋อ ทำไมอะ เหมือนเขาไปเรียนกันหมดอย่างเงี้ยเหรอ?
พอมาน้อยมาก พอมาน้อยมาก เล่นซ่อนหา ใช่ มันก็เลิกเรียน ไปเรียน ม พร้อม ๆ กันน่ะ <chuckles>
อืม
โอ้โฮ ส่วนใหญ่ก็คือจะมาเยอะมากไง หมายถึงว่ามาเต็ม อะไรอย่างเงี้ย เรียนก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน อะไรเงี้ย แล้วก็มา เรียนแถว ๆ นั้น เลิกเรียนก็มาเจอกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเลิกเรียนไม่มาเจอกัน ก็ อ๋อ มีอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเล่น
อืม อ้าว! จริงเหรอ? เออ ๆ อา
โดดยาง
อ้าวเหรอ โดดยางด้วยเหรอ? แสดงว่ามีแต่ผู้หญิงน่ะสิ
ใช่ โดดยางนี่แหละ ผู้ชายก็เล่น <laughs> ใช่ ก็มันมีกันอยู่แค่นั้น ผู้ชายก็บางที ถ้า ถ้าเกิดว่ามีแก๊งเหมือนเด็กประถมอะ ผู้ชายบางที พวกเด็กผู้ชายเขาจะไปดูพี่ประถมเตะบอล อะไรอย่างเงี้ยใช่เปล่า แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแบบผู้ชายก็คือ แบบแก๊งพี่ประถมอะ เขาจะชอบเตะบอลกันอยู่ที่โรงเรียนเลย หมายความว่า
จริงเหรอ? อืม
เลิกเรียนแล้วเขาก็ยังอยู่โรงเรียน แต่แก๊งนี้คือพ่อแม่ต้องไปรับกลับมาไง
อ้อ อ๋อ อ้าว แล้วอย่างงี้เราไม่มีโมเมนต์ที่แบบว่าไปเล่นแบบเล่นที่โรงเรียนเหรอ? ทั้ง ๆ ที่แบบว่าเป็นเพื่อน ก็ เพื่อนก็กลุ่มในโรงเรียนน่ะ
เพื่อนไม่ได้ คือเรียนโรงเรียนเดียวกัน แต่ว่าไม่ได้อยู่ห้องเดียวกัน
แบบ นี้นี่เอง อ้าว แล้วอย่างเงี้ยเล่นโดดยางเนาะ ผู้ชายเล่นแล้วปกติ ผู้ชายเขาโดดด้วยเหรอ?
โดด โอ้โฮ มัน มันไม่ใช่กิจกรรมที่แบบว่าต้องใช้จริตผู้หญิงเนาะ ในความเป็นจริง มันเป็นกิจกรรมที่โชว์ศักยภาพทาง กายภาพ <chuckles>
จริงเหรอ? แน่ด โชว์ยังไง? ไหนเล่าให้ฟังได้ไหม?
ใช่ มัน เหมือนกับว่า คุณสามารถ ผู้ชายก็จะโชว์เลยว่า แบบฉันตีลังกาผ่านไปได้นะจ๊ะ อะไรอย่างเงี้ย
อ้อ อ๋อ อะ แล้วถ้าเปิดสมมุติแบบว่า ไม่ได้โชว์ถึงแบบว่าขั้น ดึ ขั้นตีลังกาโชว์แบบว่า ย่อม ๆ อย่างเงี้ย แบบ
เขาก็เล่น เขาก็ เล่น แต่เขาจะไม่เล่น เขาจะไม่เล่นยางบ้าน เขา จะ เขาจะรู้สึกว่า มันแบบมันไร้สาระ อะไรอย่าง เงี้ย
ด่านแรก อะไรเงี้ย อืม
ยางบ้านที่แบบต้องยืน กันหลาย ๆ คน แล้วก็เดินเหยียบวนไปวนมา หรือว่าอะไรเงี้ย แต่จันทร์อังคารก็มาเล่นด้วย น บ้างนะ เพราะมันโชว์ความอดทนไง
อืม ๆ อ๋อ อ๋อ ม เขา เขาเล่นจันทร์อังคาร คือจันทร์อังคาร นี่คือเป็น เป็นยางคู่เปล่า หรือว่ายางเดี่ยว?
อืม ก็เลย ใช่ ๆ ยางคู่ จันทร์ จันทร์อังคาร ที่กระโดดกลับไปกลับมา แต่ที่ชอบเล่นกันที่สุด ก็คือยางเดี่ยวนี่แหละ ที่เป็นแบบ อีเข่า อีอก อีหัว อะไรเงี้ย อีเหนือหัว <chuckles>
อืม อีเหนือหัวด้วยเหรอ? โอ้ อีเหนือหัวนี่เล่นยังไงอะ?
ใช่ ก็คือแบบสุดแขนน่ะ แบบว่าก็ต้องหาเด็กที่สูงที่สุด ซึ่งเกมเนี้ย เด็กที่สูง ๆ อะ เขาจะไม่ค่อยชอบเล่น เขาว่า เขาอยากเล่น
อ้อ เหรอ? <laughs> ก็คือเขาไม่ค่อยอยากจับใช่ไหม? คือเขาอยากเล่น เขาอยากเป็นคนที่แบบกระโดด อะไรประมาณนี้ใช่ไหม?
ใช่ เขาไม่อยากจับ ใช่ แต่มัน <chuckles> แต่พอขึ้น ซ อีสูง ๆ อะ มันก็ต้องเป็นเขาที่ไปจับให้ เพราะว่าไม่มีใครจับได้สูงเท่าเขา อะไรอย่างเงี้ย
โอ้โฮ อย่างงี้คนโดดก็ตายอะสิ
<laughs> ก็หา สรรหาวิธีจะมาทำ <chuckles>
เออ อ๋อ แบบนี้นี่เอง โอเค วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบว่ามา อ เขาเรียกว่าไรอะ มา มาคุยกันเรื่องเกมเนาะ มันก็ทำให้แบบคิดไปได้หลาย ๆ อย่างเลยว่าแบบมีเกมอะไรบ้าง อืม ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
อืม